あの、私ジムに通ってるんですけれども、あの、ジムでダンスとかもいろいろやるんですけどもね。ええ。なんかどうも自分があんまりダンスが上手くないような気がして、あの上手な人と比較すると嫌になってしまうんですよね。
はい。 うん。 うん。 ああ。うん。
うーん。でうんうん。自己嫌悪までいきませんけど、ほんとつくづく下手だなって思っちゃうんですよ。あの、まあ簡単なね、あのダンス的な動きはいいんですけれども、ちょっと複雑になると、もうステップがわかんなくなっちゃうし。
自己嫌悪になってしうん。はい。 うーん。 うん。 はい。
あとですね、ステップ以外にもいろいろとダンスって、あのね、首を曲げたりとかいろいろ、体の向きを変えたりとかいろいろあるんですよ。すごくね、複雑で。うーん。うん。
うーん。うーん。そうなんですね。ちなみにダンス自体はいつ頃から始められたんですか？そのジムで
はい。 始めたら、そうですね。多分スポーツクラブに行き出してからだから、もう15年ぐらいになるかと思いますよ。
うん。 あ、そうなんですね。全く同じジャンルの、ん、ん、ダンスをされてる感じですか？それともちょっと新しいジャンルのダンスもされてるんですか？
はい。 ええ。はい、あのいろんなダンスに一応トライはしました。ていうのはね、ええ、あの普通にあるのが、エアロビクスね。まあエアロはダンスとは違うんですけれど、まあダンスっていうとジャズダンスとか、あとヒップホップとか。うん、あとですね、フラメンコとかベリーダンスとか、そういうのもやりますよ。はい。<laughs> いろいろはい。
あ、そうなんだ。うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 うん。 幅広くされておるんですね。すごい。そっか。そう、お話聞いてるととっても楽しそうなんですけれども、特にどんな場面でこう比べてしまいますか？結構ジムってこう、皆さん自由にね、体を動かしに行ってるところではあるので、あんまり、こう、皆さん他の方が上手いのか上手くないのかって見てるものなんですかね。結構そんなふうに出てるんですか？
ああ、は。いや。 はい。 はい。うん。うん。 見られたります。はい。うん、確かにね、なんていうんでしょう、あの今風のダンスって言いますかね、ボディージャンプのがあってね、あの結構ガンガンその音をかけて、それであの、割とあれはジャズダンスというかヒップホップというか、そんな感じの系統のダンスですけど、あれやってる時なんかは、結構忙しくてね、人を見てる暇はありません。うん。だからもうね、多少ね、自分が失敗したってあんま気にする必要ないんですけど。
うーん。 うん。 うん。 うーん。す うん。うーん。
でもですね、私も辞めちゃったんですけどね、あの、フラメンコやってる時はほんとに自己嫌悪でしたよ。<laughs>
はい。 ああ、そっか。フラメンコの場合は、お相手も、ね、パートナーも必要になるんですかね、ダンスしている時。
それはね、フラメンコと言ってもね、結構1人で踊るやつが多いんですよ。
ああ、そうなんですね。そこは、じゃあ、ジムではなくて、本当にフラメンコのダンス教室っていうところだったんですね。
うーん。 あの、ジムでフラメンコのね、レッスンがあるん
あ、へえ、へえ、そうなんですか。そういう、あんまり聞かないですね。ジムでね、エアロビとかっていうのはね、ボクササイズとかそういうのは聞きますけれども。エアロ、あ。
今は。はい。そ。 そうなん。 はい。 それがなんか ジムの場合はね、フラメンコとか、あとフラダンス、ベリーダンス 追加料金なしでできるんですよ。うん。
うん。 ああ。 ええ、素敵。素敵ですけど、それ、そんなプロ並みに踊れる方いらっしゃるんですか？
うんうん。 うん。 そんなプロ並みなんて全然いませんけど、もちろんね。でも、あの、ほんとにフラメンコはね、ほんっとにね、いろんなダンスの中でも特に難しくて。もうね、足をね、あの、もちろん踏み鳴らすのはご存知ですよね。サパけどね、あの、かかとの高い靴を履いて、踏み鳴らすんですけどもね。あれも難しいんですけど、それをやると同時に、上半身だって、腕を動かしてね、回して、で、やで、なんて言うの、あの、5本の指をね、くるくるくるっとこうふうに、ま、なんて言う、動かして、順番に動かして、しかも腕を動かすっていうことやるし。あ、あと首をね、右にキュッと曲げたり、左にキュッと曲げたり、そういうこともやるし。
はい。 うん。 はい、うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 うん。 うーん。 ぬ脳はもうフル稼働ですね、それしなきゃいけない。すごい。
うん、うんうんうん。そういうことなんです。ほんとフル稼働です。うん。
ええ、それ、できない方の方が大半なような気がしてしまったのですけれども。ね、すごいですね。そんなに、でも、それをやってらっしゃるだけでもすごくないですか？
うんうん。あ、あとはありがとうございます。うん。 すでに うん。で、しかうんうん、そうですね。でしかもね、あの、リズムが本当カウントの仕方が特別なんですよ、あれ。
うん。 ああ、そどんなふうに特別なんですか？
うん。だから普通に4拍子とか6拍子とかね、そういうんだったら割と数えやすいと思うんですけど。 8拍子なのかな、うん。で、しかも裏カウントっていうのもあるんですよ、なんか、裏。 てくるやつがあるんですよ。だからいちにさん、その間に入ってくるような動きとかあるんですね。だからとにかく難しくて、あの、うまく
うん。 うん。 うんうん。 あら、なんと。 へえ。 うん。 あ、そうなん。 踊るだけじゃなくて、色んなこと知ってないとできないですね、それちょっと。<chuckles>
だから拍子をとるのも、あの、よくね、その手をな手をで手で、こう、ま、拍手っていうかね、それも、さぱそれもあるんですけど、そのフラメンコのダンスの中にあるんですけど、手拍子もあるんですけど、それも難しいんですよ。
うん。 はい。 はい。 そうなんですね。なおかつなんかこうフラメンコといえば、情熱的なこう雰囲気も醸し出してそうなイメージですもんね。
はい。 はい。そうなんです。でも、あと、カスタネカスタネットを使ったりもするし。
なんで、あ、すごい。 おお、すごいいろんな能力必要とするんですね、フラメンコは。
そうですね。
そっか。でもなんかそれをやって一番最初にやった時と今と、今とご自身と、なんかやっぱり進歩っていうのは見えますか？
うん。いや、もうね、だいぶ前に辞めてしまったのでね。で、辞めた、あんあの、確かにやってればね、ずっとコツコツ努力してれば、少しずつは上手くなるんでしょうけど、でも私うじ辞めてしまった理由っていうのはね、あの、足が痛くなっちゃったんですよね、要するに。
あ、そっかそっか。うん。 うーん。 ああ、そうなんですね。
ちょっとこう、靴をはあの革のね、革靴を履いてやるでしょ、かかとの高い革靴を履いて。て と、あの、サパテアードは、まあ、やりますから、足を踏み鳴らすので、それやると、ガンガンガンガンやると足が痛くなってきちゃって。で、もともとね、外反母子だったので、さらにそれが、きくなっちゃったんですよ。
はいはい。 うーん。 ああ。 うーん。 あ、そっか、それはね、ちょっともうあんまり、ね、前まで、み前みたいにはちょっとできなくなってしまいますよね。でもなんかこう、それ以外にも今ジムでダンスされてるっていうことなんですけれども、比較をした時、やっぱり落ち込んだりするんでしたら、こう、その方がいないような、あの、時間帯とかっていうようなのは選んだりできるんですか？
はい。 うん。 はい。よ。 うん。 うん。 あ、その方たちにその方っていうのはどういう意味ですか？
あ、ごめんなさい、なんか誰かと比べて、落ち込んだりするっていうお話だったので。
ああ、はい。 ああ、はいはい。あのでも誰かと比べるって言ってもね、それはそのフラメンコの場合はもう単純に、自分があまりに下手くそなので嫌になったってことですし。それで、あの今やっているボディージャムとかっていうそのあの、まあジャズダンスというか、そのヒップホップっていうか、そういった感じのダンスに関しては、まあみんな似たようなものなので、しかもね、毎月ダンス変わるんですよ。毎月。
はい。 ああ、なるほど。うんうん。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。そっか。うんうん。うん。
振り付けが変わるんです。振り付けがあってね、だからみんな覚えるのに必死だし、だから特別ね、特別上手い人っていうのもあんまりいないし、ま なんとなく踊ってるような感じですね
うん。 うんうん、そんなに。 そうですよね。ま、ジムですしね、誰もそこまで気にしてないですよね。自身ご自身のね、動きにも気にはしますけど、鏡とかもきっとあるんでしょうし。うーん、そっか、でも、普段できなかった動きがその1ヶ月の間でできるようになったりするとね、モチベーションにはなりますよね。
うん。 はい、あります、はい。 はい。 そうです。だからやっぱりその1ヶ月なんだけども、1ヶ月の間に、まあ4回ありますよね。で、1、2回目できなかったやつが、だいぶ3回目、4回目できるようになってきて、よんかい、なんとなく大体できるかなって感じにはなりますね。
うん。うんうーん。 うーん。 あ、そっか。ちなみに翌月もちょっと似たような振り付けとか、知ってる動きみたいなのは出てきたりしそうですけど、どうなんですかね？あ、うん。
あ、ないです。翌月また全然違うやつなので、あのおんなじ動きはないですね、多分。だから最初から新しい振り付けですよね。うーん。うん。
あ、そうなんですね。 へえ。 あ、なるほど。いや、でもすごい楽しそうですね。新しい振り付けで毎月こう違うことを学べるっていうのは、体を動かしながら、脳も動かしながら。ね。
うん。 はい。 うん。 そうなんですよ。まあ確かに書いてんですけどね。あの、それがねあの、一応ダンスとは言わないんだけど、エアロビの中でね。ええ、でもなんかそのすごくね単純な動きばっかり繰り返している先生もいるんですよ。そういうのやっぱりつまらないのでね、私はもうやりませんね。
ね。 ああ。 ああ、あ、そうなんですね。そうするとご自身の中では、そうやってちょっと難しくて、ちょっとあの、完璧にやりこなせないぐらいが、こう気持ち的には駆り立てられていいんですか？
はい。 うん。 うん。 あ、そうですね。知的というか、う自分のね、能力的にね、ええ。あ、ま、そうですね。
うん。 うん、うん。その方がいいんですね。た、トレーとかお気に入りのトレーナーさんの所とかによく行くんですか？
あ、あ、そうですよ、もちろん。あのやっぱり気に入りのトレーナーさんいますよ。はい。
うーん。 あ、そうなんですね。そのトレーナーさんにちょっと出来なかったステップを、後でレッスンの後に聞いたりとか出来ないんですかね？
あ、それはできませんね。それはできません。やっぱりやっぱりそれってレッスンの時間中にやらないとね。ま、もちろん特別お願いすれば少しだけだったらまあ、あの、教えてもらえるでしょうけどね。でもあんまりそういうことはしていませんね。うーん。はい。
あ、そうなんですか？うん。 うん。たしああ。 うーん。 あ、そうなんですね。ま、でもね、顔見知りになったらまた次の月とかでも、いろいろ見てくれそうですよね。
うん。え、なんですか？あ。もう顔見知りになってますよ。うん。
あ、そうなんですね。よくなんか顔見知りの生徒のさ生徒の方の近くを通ってるイメージです。トレーナーさん。
はい。うん。 うーん。あ、いらっしゃるんですね、ジムにね、うん。
<chuckles> いろいろそうですよね、ちょっといろいろ、見せてあげながら通ってるイメージはありましたけれども。そっか、そういうトレーナーさんいるんならいいです
うん。そうですね、うん。だから、まそうですね。だから私がほんとに自己嫌悪になったのは、まあ、フラメンコですけど、ま、ベリーダンスとかはそんな自己嫌になることはないですね。まあまあ、なんとなく出来るから。うーん。
うーん。 うーん。 ああ、そうなんですか。でも、すごいですね、色んなダンスをしてみて、まあまあ、それなりに出来るってなかなか出来ることじゃないと思うんですよね。
うん。はい。 うん、ま <laughs> そんなことないと思いますよ。
いろんなジャンルを。いやもう、全く出来ない人は出来ないって、いっぱいいらっしゃると思うので、ダンスとか。うん、たぶんとても才能あると思いますよ。
うん。 うん、う。 はい。うん、そうですね。 いや、才能はないんですよ、ほんとに。だって才能あれば、まあ、ほんとにベリーダンス出来るでしょうけど、私はほんとに、やっとこさなんとなく出来るってレベルだから、全然あれです。上手いってレベルじゃないです。だけど自分が楽しめるレベルではありますね、一応。
うん。 うん。 あ、ほんとですか？うん。 うんうんうん。それがでも一番大事なんでしょうね。楽しめるレベルで出来るっていうのは。
うん。 うん。ま、そうですよね。やっぱりあの、ジムだってお金払って行ってるところですから、楽しくながったらまず続かないですね。
うん。 うん。 そうですよね。ジム仲間で皆さんと一緒に、ステップ後で確認したりとかするんですか？
うん。 はい。 あ。あ、それやってる人もいますね。あの、だりど私は別にその、ボディジャブとかそんな、それほそれほどでもないから。いるほどではないですね。でも前やってたフラメンコの場合は、ステップみんな確認してましたよ。あ、はい。
ああ。うん。 うん。 <chuckles> 楽しそうですね、みんなで。よく出来る人が教えてくれたりするとね、すごく嬉しいですよね。うん。
うん、う、そう。はい。やっぱり出来る人っていうかね、ちゃんとステップ分かってる人いるんですよ。だからそういう人に教わることはありましたね、私ぬ。
あ、そうです、うん、ね。 へえ。あ、たそういう関係があるのもいいですね、そういったところでね、ダンスのスキルが上がるし。へえ、なんかでもお話聞いてたら、あの、楽しんでジムで、いろんなダンスをやってるっていうの自体が、なんか素晴らしいと思うんですけれども。
うん。 はい。 うん、そうですね。はい。うん。 うん。うん。 うん。 そうですか、ありがとうございます。いえいえ。ま、他にもヨガやったりとかもしてますからね、ダンだけじゃなくてね。はい。でも今日はねうん。あ、いえ、今日はなんかお話聞いてくださってどうもありがとうございます。はい。
うん、うん。 うん。あ、そうなんだ。じゃ、体はとも柔軟ですね。 あ、とんでもないです。こちらこそ、いろいろお話をお伺いできて楽しかったです。これからもジムでいろんな運動だったり、ダンスだったり頑張ってください。
はい。 はい。どうもありがとうございます。はい。またよろしくお願いいたします。うん。
はい。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
いたします。